А, смотри, у меня такая проблема, а. Я творческий человек, а, и у меня много творческих занятий, особенно в музыке, а. То есть я занимаюсь музыкой, занимаюсь фотографией, занимаюсь рисованием. И в музыке я, а, играю на разных инструментах. И, на самом деле, а, проблема в том, что меня очень часто критикуют, а, за то, что у меня много разных направлений, за то, что у меня много разных инструментов, ам, это немножко меня утомляет, угнетает, и хотелось бы получить совет, как с этим справляться.
Подскажи, а кто обычно тебя критикует? Это семья, это друзья или, может быть, коллеги, или ты, может быть, выступаешь, и это вообще незнакомые люди, и тоже тебя критикуют?
А очень часто меня критиковали мои учителя, а. К примеру, мой учитель по трубе, <chuckles> он ревновал, э, к тому, что, э, у меня, ну, был ещё 1 инструмент. На тот момент я ходила на уроки по контрабасу, и вот он, э, ревновал, э, всё время, э, подкалывал меня, если я не успевала подготовиться к уроку, э, на трубе. Он всегда говорил: "Это из-за того, что ты на контрабас тоже ходишь". Вот как-то так. Вот, о скажем, э, наверное, он- 1 из, э, главных фигур, которые, эм, критиковали меня. Но он не единственный, конечно.
Так. Интересно. А ты вообще как ощущаешь? Тебя это, ну, сильно беспокоит? Ты как реагируешь на все вот эти критические замечания и, м, но вот это критическое отношение людей, и, м, есть ли у тебя эта реакция, и, может быть, какие-то у тебя конкретные слова вызывают, а, особенную реакцию?
Ну, на самом деле мне очень неприятно, а, что меня критикуют. Э, я вроде ничего плохого не делаю, никому, никому не мешаю, но меня критикуют за то, что у меня какие-то увлечения, то есть мне кажется, что это странно. Вот, неприятно. А. 2, что я хотела сказать, эм Э, мне не нравится, что нужно скрывать, э, правду, то есть из-за того, что я знаю, что многие люди, ам, плохо относятся к моим занятиям, мне приходится скрывать, э, некоторые моменты. Вот, скажем, э, другой человек, который тоже критикует меня, но там немножко, а, другой аргумент идёт, аргумент, э, такой, что, э, я распыляюсь- это мой папа, да. И из-за того, что я знаю, что, м, он будет крист критиковать, а, я не говорю ему, когда у меня какой-то ной новый инструмент появляется или какое-то новое увлечение, потому что я знаю, что он, э, м, сразу будет говорить мне: "Зачем тебе это, у тебя и так мало времени, сфокусирувайс сфокусируйся на, ам, на одном чё а, чт чём-то, не не на, э, и пытайся там разными, м, занятиями, э
Так.
вот, заниматься".
А как эта, скажем так, диверсификация инструментов влияет на то, что, ну, как ты к этому относишься? Это тебе нравится, что у тебя много занятий, много творческого, инструменты там и все остальные, да, творческие занятия? Тебе-то это как, нравится вообще?
Да. Ну, смотри, у меня есть своя логика, э, своё видение по поводу этого момента. А, я считаю, что музыка- это одно. То есть когда ты знаешь, э, теорию музыки, э, м, ты знаешь язык и, э, значит, ты можешь применять этот язык на разных инструментах. А, получается, то, что я знаю теорию, позволяет мне, э, играть на разных инструментах. У меня нету такой цели, м, играть, э, там в филармонии на всех инструментах. Э, понятное дело, э, нету <chuckles> жизни не хватает не хватит, чтобы, э, научиться хорошо играть на высоком уровне, на профессиональном уровне. Но то, что мне хочется- это играть на каком-то таком любительском уровне, эм, на большинстве инструментов, но у меня есть какие-то инструменты, которые, м, более такие, профессиональный уровень, скажем так. Вот труба, да, с трубой всё серьезно, всё профессионально, а там есть какие-то другие инструменты, которые, м, больше как увлечение для меня, как хобби.
Так. Так. Мгм. А в трубе ты хочешь чё-то достичь? Ну, вот чт чего-то серьезного и, э, в профессиональном плане значимого, ну, для тебя конкретно. Или это, ну, просто ты хочешь на ней лучше играть, но не хочешь быть, э, не знаю, частью какого-то и известного оркестра?
Да, у меня есть планы насчёт трубы, эм. У меня есть такое видение на самом деле. Ам, мне очень нравится игра м э, джазовая игра на трубе, то есть у меня план играть джаз на трубе и параллельно петь. Не одновременно, ну, у там сначала петь, потом играть на трубе, потом опять петь или, наоборот, сначала играть на трубе, потом петь, ам. Цель, а, конечно, быть на профессиональном уровне, выходить на сцену, а, там записывать музыку и так далее. То есть да. У меня есть какие-то профессиональные планы насчет трубы.
Так. Ну что ж, ну, в первую очередь, а, в вот, э, и что я хочу сказать: это здорово, что у тебя столько интересов. Это на самом деле хорошо, когда ты, а, смотришь широко на этот мир, творческий мир, да, и ищешь свои, а, лучшие стороны и то, что у т тебе больше нравится и что больше, а, лучше получается, да. И, м, на самом деле различные эмоции, в том числе и страх, и, а, какие-то опасения критики- это нормальный процесс обучения, в том числе. То есть без, м, наверное, критического, а, осознания вот, э, того, что происходит здесь и сейчас, сложно расти, да. В каких-то моментах, а, критика помогает. Поэтому, а, к ней, наверное, нужно относиться с достаточной долей, м, ну, а, понимания, да, с одной стороны. Но с другой стороны, если критика переходит какие-то границы, которые на самом деле ты можешь поставить: а, что для тебя допустимая критика, например, а что недопустимо. И исходя из этого ты, а, можешь действительно уменьшить вот это влияние критических замещан замечаний на то, как ты реагируешь на, а, этот процесс. А, как ты думаешь, ты могла бы вот так немножко отстраниться от, а, такого эмоционального вовлечения в от критики?
Мгм, ам, думаю, вот если, а, брать критику, наверное, всё-таки к конструктивная критика- это что-то полезное, и, э, я с тобой согласна абсолютно, я за конструктивную критику.
Так.
Это очень важно, особенно, ну, если вот именно про музыку говорить, да, очень важно, когда кто-то тебе дает какой-то совет, особенно если это учитель или кто-то, у кого, ам, есть опыт, кто-то, кто понимает, кто разбирается. Я абсолютно с тобой согласна, ты прав. Ам, и опять же, вот бывает критика, которая немножко токсична, ам, которая переходит какие-то там рамки, которая становится немножко личной. Вот та самая критика, которую я ощущаю, а, мне кажется, это лич личная, да, эм, то есть это не критика к моей работе или к качеству моей рабо работе, а именно к моим личным выборам, и поэтому она мне не нравится.
А можешь ли ты выбирать преподавателя? Или 1 выбор? Ну, в смысле, либо да, либо, э, либо не заниматься этим инструментом, да.
Ну, конечно конечно. Да-да, конечно, могу выбрать учителя.
А, есть ли тогда вероятность, что просто сменив, эм, учителя тебе станет легче? И не будет столько критики.
Конечно, на самом деле, да. А, уже процесс пошёл. Эм, я несколько лет занималась с данным учителем, потому что он действительно, м, профессионал в своём деле. Но в какой-то момент я поняла, что, э, у нас мировоззрения слишком разные и, э, н нам сложно работать дальше. Я решила, а, перестать ходить к нему на уроки. На на сегодняшний день я, м, ам, то есть у меня п сейчас нету учителя по трубе, но я стала играть в джазовом ансамбле, то есть там другой учитель уже. Да, а, пока что никто не давит
Так. Здорово.
э, в этом ансамбле. Вот. Никто не критикует мои личные выборы.
Но вот это ощущение, да, боязни критики, оно пока еще с тобой, да, то есть ты это помнишь как такой, э, негативный опыт, да. И и не хочется снова туда попасть. Правильно я понимаю?
Ну, конечно, да. Да. Мгм. Да, я бы сказала, что это какой-то такой триггер, да, что если я, м, расскажу, особенно если это учитель, <chuckles> и я расскажу о том, что у меня много инструментов, то, скорее всего, они, э, плохо воспримут это.
Ага. Это интересно действительно, как некоторые ревностно относятся к, э, единственному инструменту. Наверное, в этом есть, э, какая-то логика, но, э, видимо, она не подразумевает психологическое состояние, э, м, ученика, которое может пострадать. Это, м, сложный такой, да, вопрос, сложный сложный процесс. И, наверное э, и ты, получается, пока не планируешь сужать, скажем так, другие области творчества, то есть
Мгм. Нет, я думаю, что, я такой человек. Знаешь, просто есть такие люди, которые у которых, э, многие интересы, многие занятия, э, многие увлечения. Это просто такой, <chuckles> как бы склад ума, я бы сказала.
Так и получается, ам, со временем, а, ты сможешь выбрать основной вид деятельности, а другие творческие, а, занятия, творческие какие-то, а, хобби, они могут быть действительно просто частью жизни. Ты можешь заниматься разными вещами, и я не вижу в этом, на самом деле, какой-то проблемы. А, вопрос, действительно, когда стоит о профессионализме, наверное, а, в какой-то момент тебе, ну, придется выбрать 1 вот этот, а, основной путь, в котором ты развиваешься, ну, чтобы быть действительно б хорошим профессионалом, а, что-то другое отодвинуть. Но н на данный момент, пока тебе нравится то, что ты делаешь
Да. М. Мгм.
и я уверен, что у тебя всё получится.
Да, ну с с смотри. Спасибо тебе за твой совет. Ты на самом деле прав, и я уже это делаю, то есть я уже выбрала вот, э, труба, да, для меня вот это профессиональное направление, а другие инструменты или увлечения- это просто увлечение, и, э, как бы на трубе я буду больше. Ну, я занимаюсь больше времени. Вот, спасибо тебе большое.
Мгм. Пожалуйста, да, и действительно, а, не бойся критики, она иногда полезна, но важно верить в себя и продолжать заниматься. Пока.